Boleh dong dibagikan nih e pengalaman belajar informal apa sih yang eee, pada akhirnya malah mengubah hidupmu ini?
Mhm. Oh ada lagi, Kak. Jadi mhm, tahun 2024 kemarin jadi setahun kemarin itu aku ikut kursus caregiver, Kak.
Apa tuh? Silahkan. Baik. Kursus caregiver, baik. Terus gimana tuh pengalamannya?
Mhm. Mmm, sebenarnya ini sebelum aku mutusin ikut itu, aku tuh ada motivasi karena pernah, mmm, aku merasanya gagal ya kalau dibilang gagal mengurus orang sakit, Kak. Waktu itu kebetulan ayahku sendiri. Mhm.
Heeh heeh. Gagal kenapa tuh? Oh, oke. Nah, baik baik baik. Jadi, eee, yang saya tangkap di sini motivasi utama dari, eee, Mbak ini mengikuti kursus caregiver ini adalah pernah merasa gagal gitu kan dalam, eee, mungkin mengurusi orang tua sendiri, baik itu masuk akal. Nah saya ingin tahu nih, eee, sebelum Mbak mengambil kursus caregiver, apa sih pandangan utama dari Mbak ini tentang arti melayani atau merawat orang lain? Dan, eee, bagaimana sih pandangan itu bisa berubah drastis s setelah Mbak mulai dan menyelesaikan pelajaran tersebut? Mungkin kan dulu, eee, Mbak pikir merawat itu cuma soal membantu fisik, tapi ternyata setelah belajar Mbak Mbak bisa sadar bahwa perawat itu mungkin sekitar 80% itu soal mendengarkan, komunikasi dan empati, atau atau gimana gitu kan? Jadi menurut Mbak gimana tuh, Mbak?
Mhm. Iya. Iya. Iya. Mhm. Iya. Ikut caregiver. Mhm mhm. Iya. Iya. Mhm. Jadi, eee, iya itu Kak, eee, ternyata mengurus orang sakit itu enggak semudah yang aku pikirkan Mas, jadi kayak
Heeh-heeh. Oke.
awalnya aku pikir ya, waktu itu karena sebenarnya ter mmm terpaksa juga ya waktu itu. Tidak ada pilihan kayak waktu ayahku sakit itu, eee, kondisinya memang lagi covid kan, jadi enggak ada pilihan lain selain kita mengurus di rumah, gitu. Mhm, jadi memang karena keterbatasan
Mhm mhm. Oh. Oke, baik. Baik baik baik. Oke, jad Heeh, eh.
akhirnya kita mengurus sendiri di rumah dan ternyat waktu itu ayah itu ternyata kenanya stroke Kak, dan tet iya, stroke dan separuh badannya itu tidak berfungsi dengan maksimal, mhm.
Heeh. Stroke, aih. Lumpuh. Mhm, baik, oke. Nah, eee, mungkin saya ingin fokus ke covid nih kan, eee, nah, eee, dari asuransi sendiri gimana, Mbak? Apakah dari keluarga Mbak ikut BPJS gitu? Apakah a ada diberikan bantuan disitu mengenai caregiving ini?
Iya, Mas. Hmm. Iya.

Eee, ternyata yang aku pelajari, mmm, waktu itu ternyata tidak pernah kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir, ya, Kak. Jadi, waktu itu, aku merasa kayak, eee, ayahku aku optimis Ayah itu akan sembuh, gitu. Ah, Ayah Ayah memang teratur, eee, apa, kita ajak terapi, segala macem, kita ajak ngobrol. Ternyata ketika, eee, seseorang sudah mulai motivasinya turun, terus beliau sudah tidak mau lagi, eee, apa, melakukan hal-hal yang kita anggap positif, seperti kayak latihan atau sekedar duduk aja sudah tidak mau, oh, berarti itu sudah waktunya beliau, mungkin, eee, tiba, kayak gitu. Nah, itu tuh memang, eee, hal yang aku pelajarin tuh kayak, eee, ternyata sehat itu mahal. Karena, waktu itu, Ayah juga awalnya sehat, kan. Kita juga ngerasa Ayah sudah membatasi segala asupan makanannya. Eee, menjaga makanan dengan pola makannya dengan benar, ternyata, oh mhm, ternyata, eee, sehat itu mahal. Karena memang yang terlewatkan adalah Ayah tidak pernah, eee, meng melakukan kontrol rutin, sih. Jadi, ketika
Iya. Betul betul, sekali. Iya. Oke. Iya. Baik. Iya. Heeh. Iya. Heeh. Iya. Baik baik. Oke. Heeh heeh. Iya. Udah berusaha, kan, gitu. Iya. Oh, itu riwayat dulunya ya, riwayat kesehatannya, mungkin.
Mhm. Iya, jadi tidak, eee, tidak pernah kontrol rutin, jadi akhirnya itu juga membuat aku sadar, "Oh, ternyata, eee, sehat itu nggak hanya dari kita olahraga. Tapi kita juga harus rutin, eee, sadar sama badan kita sendiri, kalau ada yang salah itu kita harus notice, gitu, harus tahu."
Iya. Iya. Baik baik. Oke. Ya, baik. Menarik sekali. Jadi, di sini intinya, sehat itu mahal. Bukan sakit yang mahal, ya kan? Tapi, sehat itulah yang ter eee, yang mahal. Baik, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Ini luar biasa sekali, Mbak. Sampai jumpa lagi, Mbak!
Mahal, betul. Iya. Iya. Iya. Sama-sama. Iya.

Eh eh Oke. Oke, jadi, eee, terus
Berat untuk memindahkan, berat untuk memobilisasi, gitu.
Heeh. Eee, kursus ini memang, eee, yang s dari tadi Mbak sebutkan memang sangat efektif, di situ tidak hanya apa ya, teori, tapi juga ada prakteknya bahkan, eee, ada roleplay di situ kan ba eee, menjadi orang yang apa ya, orang yang dari sakit, gitu kan. Jadi mungkin di sini bisa membantu kita melihat dari apa ya, sudut pandang perspektif dari orang yang sakit sendiri, iya. Nah, saya ingin tahu nih, eee, apa sih strategi paling efektif yang Mbak kembangkan untuk mengatasi rasa lelah emosional, jenuh atau, eee, istilahnya burnout? Eee, mengingat kan trend caregiver ini kan menuntut energi yang luar biasa besar, baik di fisik atau mental. Jadi misalnya, eee, Mbak mungkin menerapkan jeda atau break istirahat, eee, mungkin setiap hari ada berapa alokasi gitu kan, atau, eee, Mbak ada mencatat setiap, eee, pencapaian kecil, eee, ada nggak strategi efektif yang Mbak kembangkan?
Iya. Tapi ada prakteknya. Iya. Iya. Iya, sudut pandang berubah, bener. Mhm. Iya. Benar benar. Mhm. Iya. Eee, yang aku terapin waktu itu sih cuma kayak ini sih, eee, ngobrol sama seseorang, git jadi ketika aku capek, aku berhenti dulu, kan pasti kita merawat orang nggak terus-terusan ya, karena ketika pasien tidur itu waktunya kita istirahat. Nah, ketika itu saya pasti udah ngerasa tuh badan tuh capek banget secara fisik dan emosi juga terkuras, ya. Nah, di situ tuh aku cari teman, ngobrol, entah itu saudara di rumah atau mungkin teman siapa pun gitu, sekedar, eee, berbalas pesan sing apa, pesan teks, itu tuh cukup membantu, Kak Mas.
Iya iya. Apa tuh? Ngobrol, baik. Oke. Betul betul. Baik. Heeh. Iya. Baik. Eee, oke. Iya.